โอ้โฮ! ทำได้เดือน เดียว ทำได้เดือนเดียว ล ใช่ โอ้โฮ!
อืม เดือนเดียวนี้ เดือน เดือนเดียวถือว่าเก่งมากเลยนะครับรู้ไหม? เพราะว่ามัน สิบสอง ชั่วโมงอะ
คือตัดสินใจลาออกหลังจากได้เงินเดือน ออกเลยค่ะ
<chuckles>
ก็คือออกแล้วค่ะเนี่ย กลายเป็นว่าหัวหน้าอะค่ะ manager เอ่อ เขาเรียกไรนะ หัวหน้างานเราอีกคนหนึ่งอะ เขาก็เหมือนมายื้อเรา
อะฮะ ๆ อ๋อ แสดงว่าคุณเก่ง
อา บอกว่า บอกว่าอาจจะเป็นเพราะ ว่า เราทำงานหนักให้เขาได้เนาะ
<chuckles> แล้วคุณจัดการยังไง จัดการกับความรู้สึกอย่างงั้นยังไง? มีใจอ่อนบ้างไหมครับ มีแบบ <tsk> อืม หรือว่าจะทำต่อดี? อะฮะ
<chuckles> อืม มี มีค่ะ ก็ ก็มีแบบประมาณว่า เหมือนแบบเริ่มไอ้เนี่ยแล้วค่ะ ก็เริ่มคุยกับเขา เริ่มเสนอแบบว่า "ถ้าเราทำต่อ อย่างเงี้ย"
อา เริ่มมีข้อต่อรอง
"ก็ต้อง ก็ต้องแบบว่าให้วันหยุดเราเยอะขึ้น" เพราะว่าเราหยุดทุก แค่ เราหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวอะค่ะ
โอ้โฮ ทำงาน สิบสอง ชั่วโมงใน 6 วันต่อสัปดาห์
ใช่ หยุดวันเดียว อืม ค่ะ
แล้ว แล้วมีแผนสำรองไหมครับ? ที่แบบสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนงานเนี้ย ไอ้ตอนรับเงินเดือนเนี่ยมีแผนสำรองในหัวไหมครับ? หรือว่า
อือฮึ ค่ะ ก็ ก็คือยังไม่มีค่ะ ก็แค่คิดว่า เออ เราจะออกมาก่อน แล้วค่อยไปหาทำข้างหน้า แต่ประเด็นมันไม่ใช่อย่างงั้น <chuckles> มันกลายเป็นว่าหัวหน้ามายื้อเรา ใช่ไหม แล้วก็เสนอตำแหน่งใหม่ให้เรา
โอ้โฮ อะฮะ อา ๆ ๆ อะฮะ อา ยังไง ๆ อยู่ต่อไหมครับ ยังอยู่ต่อไหม?
ใช่ ก็คือแบบเขาก็เสนอ อยู่ต่อค่ะ เพราะว่าเสนอตำแหน่งใหม่
<chuckles> อ้าว อา ๆ ๆ ๆ
อา ตำแหน่งใหม่มันก็ดีขึ้น มัน แต่มันก็คือคนละแบบเลยอะ มันก็กลายเป็นว่าเราได้ทำงานเป็น HR แทน
โอเค